À, bạn ơi, nói chung á là dạo gần đây thì mình cảm thấy cái sức khỏe của mình nó cũng đi xuống khá là nhiều, thế nên là mình cũng đang có muốn tập một cái thói quen mới á, đấy là cái thói quen ăn uống đầy đủ các bữa. Tại vì hồi trước đây đi, mình cũng chủ yếu là toàn ăn những cái bữa trưa và bữa tối thôi, còn bữa sáng á, nhiều lúc là mình cứ toàn bỏ bê suốt thôi. Thế nên là bây giờ mình cũng đang rất cố gắng để có thể, gọi là, tập ăn sáng hàng ngày á. Nhưng mà nói chung á, là tại vì mình cũng cảm thấy là bản thân nó chưa có quen cái việc này, với cả nhiều lúc nó cũng hơi phiền đi. Thế là mình cứ ăn được khoảng 1-2 hôm thôi, xong rồi mình cứ bỏ suốt á. Và nói chung là về lâu về dài mình cũng cảm thấy nó cũng không phải là một cái điều gì đấy nó quá là tốt với cái sức khỏe của mình á. Thế nên là bây giờ mình thực sự là muốn, gọi là, bắt đầu được cái thói quen ăn sáng đều đặn này, nhưng mà mình cũng chưa biết phải làm thế nào á bạn.
Ừm. À. À. Ờ, ừ, trước khi mà mình chia sẻ thêm cho bạn những cái lời khuyên á, thì hổng biết là bạn có sẵn sàng là chia sẻ thêm thông tin về trường hợp cụ thể của bạn hông? Để mình có thể đưa lời khuyên cho bạn một cách là tốt nhất nha.
Ờ, mình có nè!
Ừm, vậy hổng biết là cái lý do thật sự á, vì sao mà bạn mong muốn là đang xây dựng cái thói quen ăn sáng vậy bạn? Nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn hông? Hay chỉ đơn thuần là bạn mong muốn là có một cái bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng hơn trong xuyên suốt một ngày chẳng hạn?
Ừm, nói chung là thời gian gần đây nhé, mình thấy công việc các thứ của mình nó cũng bận rộn hơn rất là nhiều này, với cả nhiều lúc, gọi là, mình cứ quen cái thói mà bỏ ăn sáng này đi. Mình thấy lúc mà làm việc á, cái hiệu suất của bản thân nó cũng bị giảm đi rất là nhiều. Nhiều lúc mình cứ đang làm ở trong cái tình trạng bụng nó cứ đói cồn cào á, xong nó cứ, kiểu, hơi ngái ngủ nó hơi mệt mệt ra sao á bạn. Thế nên là bây giờ mình nghĩ là chắc là, kiểu, tại vì làm việc thì nhiều mà, xong ăn uống thì lại ít, đấy, thế nên là mình nghĩ là nó cũng đang hơi hơi hao sức á. Thế nên là mình rất là mong muốn ăn uống các thứ đầy đủ hơn để mình còn có sức và, gọi là, kiểu sinh hoạt cũng như là làm việc này.
Hiểu. Ừ, ư. À. Ừ, ừ, vậy hổng biết nha, bạn đã bỏ cái việc mà ăn sáng trong bao lâu rồi nè, và có bao giờ bạn thử đi khám sức khỏe hông? Thì có bất kỳ cái vấn đề gì, ví dụ như là về bao tử nè, dạ dày nè, hay là đường huyết của bạn hông?
Ờ, nói chung là, cái việc mà, gọi là, bỏ ăn sáng các thứ này của mình đi, thì thực ra nó diễn ra khoảng thời gian rất là dài rồi á, nó cũng phải, kiểu, 5, 6 năm ấy. Nói chung nà trước đây á thì mình cũng không phải là một cái người ăn quá là nhiều. Bình thường là mình ăn bữa trưa với cả bữa tối đi, mình cũng cảm thấy là mình, ồ, mình đủ no rồi, mình đủ năng lượng các thứ rồi, cũng không có vấn đề gì hết. Mà nói chung là mình đi khám sức khỏe á, thì nó cũng không có cái chuyện gì nó, kiểu, ấy cả, ông ấy bảo là, kiểu, bỏ ăn một bữa thì nó cũng không sao, xong mình cũng làm thế thế, mình cũng cảm thấy rất là bình thường thôi. Đấy, nhưng mà cho đến cái đợt này đi, thì nói chung là mình cảm thấy là mình dành rất là nhiều thời gian cho công việc, và có những cái lúc á, gọi là, phải thức đêm xong rồi là còn dậy sớm, thế nên là mình cảm thấy là chắc là cũng, kiểu, làm việc nhiều xong rồi cơ thể nó cũng tiêu tốn năng lượng hơn rất là nhiều á bạn. Thế nên là bây giờ mình cảm thấy là bây giờ mình chỉ ăn có hai bữa như kia thôi, nó không còn, gọi là, đủ sức để, gọi là, mình chiến đấu cho những cái thời gian còn lại nữa.
À. Ừ. Ừ, ư. Ừm, mình hiểu nè. Và mình rất là tiếc về cái việc mà hao hụt năng lượng trong xuyên suốt một ngày nè. Và như bạn chia sẻ á, nó có thể đến từ cái việc mà chưa có một cái bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng nè. Vậy hông biết nha, bạn đã cố gắng thử là xây dựng cái thói quen ăn sáng này được trong bao lâu rồi? Và có cả những lúc mà bạn nản nhất á thì nó sẽ thường xảy ra khi nào? Và như thế nào vậy bạn?
Ờ. Nói chung là mình cũng đang cố gắng thực hiện được cái thói quen này trong khoảng, gọi là, cũng 2 tuần trở lại đây đi. Thì nói chung là có những cái ngày á mình cũng, gọi, rất là cố gắng, mình kéo dài nó được khoảng, gọi, tầm 2, 3 ngày các thứ, đấy. Nhưng mà sau những cái hôm sau, kiểu, nhiều lúc là mình cũng mệt quá, xong rồi, kiểu, mình cũng lười chuẩn bị ăn sáng này, xong rồi thêm vào đấy là, kiểu, bếp núc các thứ á. Bếp mà, kiểu, chuẩn bị đồ ăn, dụng cụ nấu ấy, nó cũng rất là lỉnh kỉnh, đấy. Thế nói chung là mình còn làm đi làm rất là nhiều nữa, thế nên là, kiểu, nhiều lúc dậy xong ấy, mình cũng không có muốn làm những cái như thế nữa, xong rồi, kiểu, nấu xong, ăn uống xong, rồi là phải dọn dẹp các thứ, mình cảm thấy nó rất là mất thời gian á, và nó khiến cho mình còn mệt hơn ấy. Thế nên là có những cái hôm mình, gọi là, đấy, cố gắng được 2, 3 ngày ấy, xong lại bỏ cả tuần, xong rồi đấy nó lại bắt đầu lại cố gắng được một vài ngày, xong nó lại bỏ tiếp á bạn.
À, mình hi À, mình hiểu nè, vậy hổng biết là với cái hiện trạng thực tại nè, thì bạn sẽ c đặt ra những cái mục tiêu cụ thể là như thế nào vậy bạn?
Ờ, cụ thể đi, mình nghĩ là chắc là trong khoảng thời gian ít nhất nà tầm khoảng từ giờ cho đến cuối năm á, mình cũng rất là mong muốn bản thân có thể thực hiện được cái thói quen nó ăn sáng nó đều đặn hơn này. Có thể là OK, là, gọi là, cả 7 ngày đều ăn sáng ấy thì nó nhiều lúc nó cũng có thể là mục tiêu hơi cao quá, nhưng mà mình ít nhất á là cũng mong muốn là có dễ duy trì được, gọi là, vào tầm 4-5 ngày, nhất là những cái ngày mà mình đi làm này, thì mình có thể là ăn sáng thật đầy đủ để, gọi là, có sức để chiến đấu trong công việc á bạn.
Ừm. Ưm, ừ, và hổng biết hiện tại nha thì bạn đang sống một mình nè hay là sống với gia đình? Và cũng như là cái lịch sinh hoạt á thì bạn xem là có thể là có thực hiện được cái thói quen này mỗi ngày hông bạn? Hay là có bất kỳ cái sự khó khăn cản trở nào cho bạn hiện tại?
Ờ, ở thời điểm hiện tại á, thì mình cũng đang, gọi là, sống một mình thôi. Nói chung nà đối với mình đi thì cũng chủ yếu á là mình cũng bận các thứ về công việc nhiều quá. Nhiều lúc, kiểu, mình, gọi là, mình đi chợ các thứ mình mua đồ á xong mình chuẩn bị thức ăn. Thì, kiểu, những có hôm những, kiểu như là, thứ Bảy, Chủ nhật này, hôm đấy là những cái hôm cuối tuần á, thì mình rất là rảnh thì mình cảm thấy là mình dành được nhiều thời gian thôi để mình chuẩn bị các bữa ăn của mình sao cho nó, kiểu, gọi là, nó chỉn chu, nó nó ngon miệng á. Nhưng mà đấy, cứ vàng cái ngày trong tuần này, kiểu, thứ Hai đến thứ Sáu á là, trời ơi, mình cảm thấy là mệt mỏi vô cùng luôn. Và nhất là những cái hôm đấy á, có những cái ngày mà mình đi làm về nó rất là muộn, kiểu, đến buổi sáng sớm thì mình cũng phải đi làm các thứ, thế nên là mình không có qua chợ được, thế nên là nhiều lúc, gọi là, đi làm về thì mình cũng ra, xong rồi mình mua đồ ăn các thứ đây thôi. Đấy, nhưng mà bạn biết mà, cái giờ mà, gọi là, tan tầm xong rồi đi ra chợ các thứ tắc đường á chứ, nói chung là, ôi, trời ơi, mình cảm giác là gọi những cái hôm mà, gọi là, mình rảnh mình chỉ mất cỡ 5-10 phút mình đi chợ thôi, nhưng mà những cái lúc đấy á, xong rồi đi đi lại lại, xong rồi đi chuyển rồi còn chờ đền xanh, đèn đỏ, còn bao nhiêu người, ờ, chen chúc á, thế nó cũng tốn rất là nhiều của mình của thời gian, thế nên là mình cũng, kiểu, rất là ngại về cái việc đấy luôn á bạn.
Ừm. Ừm. À. Ừ. Mình rất là hiểu và thông cảm với những cái khó khăn của bạn nè. Và đôi khi nha, con người luôn cố gắng chuyển từ cái việc mà không ăn sáng á bạn, sang một cái bữa sáng thật là đầy đủ và thật là phức tạp ngay lập tức đó bạn, thì đôi khi á nó cũng sẽ dẫn đến cái cảm giác là bị quá tải nè, và cảm thấy là tốn thời gian, cho nên là dễ dàng khiến họ là nhanh chóng bỏ cuộc đó bạn. Thì cái áp dụng phương pháp ở đây nha, bạn có thể là đặt ra một cái mục tiêu khởi động thôi, bạn khởi động cái việc mà chuẩn bị ăn sáng nè, bằng một cái hành động nhỏ đến mức mà không thể thất bại. Ví dụ nha, cái mục tiêu tuần 1 khi mà bạn bắt đầu cái thói quen ăn sáng trở lại đó bạn, thì bạn chỉ cần ăn một cái loại thực phẩm duy nhất trong vòng 2 phút thôi, ví dụ như là 1, 2 quả chuối nè, 1 hộp sữa chua nhỏ nè, hoặc là những cái loại hạt hạnh nhân chẳng hạn. Đó, thì cái mục đích đó nha, nó sẽ là tạo ra cái sự hiện diện ban đầu nè, không phải là hoàn hảo, nhưng mà nó bắt đầu báo thức cho cơ thể của bạn biết là, à, bạn đang nạp vào buổi sáng nè và cũng như là cái việc này nó rất là nhanh, cho nên tránh cái việc mà làm một cái việc mà quá là phức tạp, tốn nhiều thời v gian thì dẫn đến, a, bạn, à, cảm thấy dễ bị bỏ cuộc đó bạn. Thì hổng biết là có bao giờ bạn thử áp dụng cái phương pháp này chưa?
À! Ồ, cái bạn nói cũng rất là hợp lý a! Nói chung á, nhiều lúc á, mình cứ nghĩ là, kiểu, bữa sáng nó cũng phải phức tạp các thứ, tại vì ăn cho cả một ngày mà người ta cứ hay đùa là, kiểu, bữa sáng là bữa của vua hay gì đó á, thế nên là ai cũng bảo với mình là cái bữa sáng nó rất là quan trọng. Thế nên là nhiều lúc mình cũng cảm thấy là mình cứ bị phức tạp hóa, mình cứ, gọi là, có cái chuẩn bị, như kiểu, món, như kiểu, bún phở các thứ cho nó đầy đủ chất á. Nhưng mà như bạn nói này, có những cái món đồ ăn các thứ có thể là nó cũng không có quá là hoành tráng đi, nhưng mà kiểu nó nhanh thôi, nó trong giúp mình chuẩn bị trong vòng khoảng 2 phút á. Thì mình nghĩ là chắc cái việc đấy nó cũng sẽ khiến cho mình cảm thấy là, ồ, cái việc chuẩn bị ăn bữa sáng này, cái thói quen này nó cũng không có quá là mệt mỏi, nó cũng không quá là, kiểu, tốn thời gian của mình để có thể thực hiện á.
Mình Ừm, đúng rồi đó bạn ơi, và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 nè. Cái việc mà chuẩn bị một bữa sáng đòi hỏi quá là nhiều bước á bạn, ví dụ như là cần nấu nướng nè, hay là tìm kiếm nguyên liệu á bạn, đôi khi á nha, khiến cho con người dễ dàng chọn cái việc là ngủ nướng nè, bỏ qua nè, và cũng như là thậm chí là bỏ luôn cái việc mà làm bữa sáng đó nha. Cho nên là bạn hãy thử xem là chuẩn bị sẵn mọi thứ có thể nếu mà vào đêm hôm trước nè, để cho buổi sáng đó thì bạn chỉ cần lấy ra và ăn thôi. Ví dụ nha, bạn có thể là để sẵn ngũ cốc nè, và yến mạch ở trên bàn chẳng hạn, và chỉ cần thêm sữa và ăn thôi, hoặc là bạn cũng có thể là luộc sẵn trứng nè, rửa sẵn trái cây nè, và để nó trong chủ lạnh nè, hoặc là những cái vị trí để dễ lấy ăn nhất đó bạn. Thì hổng biết là bao có bao giờ bạn thử ăn những cái món này chưa?
À, nói chung là, kiểu, cái tính mình á, nhiều lúc là mình cứ thích ăn, kiểu là, đồ ăn nó phải mới, nó nóng hổi cơ, thế nên là mình cứ toàn, gọi là, kiểu, cố gắng dậy sớm các thứ để làm á. Nhưng mà tự dưng nghe bạn nói là mình cũng thấy những cái cách này cũng vô cùng hợp lý nha, kiểu, mình có chuẩn bị các thứ tất cả từ buổi tối rồi ấy. Kiểu, nhất là những cái món đơn giản như trứng luộc các thứ thôi, có khi là mình hoàn toàn có thể, gọi là, luộc trước này, xong rồi sáng ra ấy, mình cũng chỉ hâm nóng lại thôi, nên là có tiết kiệm cho mình rất là thời gian này. Với cả thêm một cái á, nó cũng tiện lắm ha, những cái cách này nó cũng khá là hay nha.
Ừm. Ừm, đúng rồi đó bạn ơi. Và đặc biệt nha, trong những cái tuần đầu á thì có thể á là cơ thể của bạn chưa có quen ăn vào buổi sáng nè, hoặc là cái quá trình tiêu hóa nó còn chậm chạp sau giấc ngủ đó bạn, dẫn đến cái việc mà không muốn ăn nhiều nhiều. Cho nên là không biết là bạn có muốn là mình gợi ý thêm những cái món mà có thể là dễ dàng tiêu hóa nè, và cũng như là giúp cho bạn nạp tủ năng lượng cho một ngày làm việc hông?
Ôi, có nha bạn! Mình cảm thấy những cái đấy nó sẽ rất là rất là hữu ích với mình á. Bạn có thể chia sẻ thêm cho mình về mấy cái này không?
Bạn có thể là bắt đầu bằng một cái món ăn nhẹ dễ tiêu hóa và giàu chất lỏng nè, ví dụ như là một ly sinh tố nè bạn, hoặc là một cốc sữa hạt ấm chẳng hạn, hoặc chỉ đơn giản thôi là một vài quả chuối nhỏ nè. Thì cái mục tiêu đó nha, nó sẽ giúp cho bạn là khởi động cái hệ tiêu hóa nè, và sau đó là tăng dần cái khối lượng đó bạn. Và bạn cũng có thể là bổ sung vitamin, protein thông qua trứng nè, sữa chua Hy Lạp nè, và bổ sung chất xơ có từ trong rau xanh nè bạn, yến mạch nè hoặc là trái cây. Và bên cạnh đó nha, cũng nên là bổ sung những cái chất béo nà, ví dụ như là từ hạt nè, quả bơ. Đó, thì những cái sự kết hợp này nè, nó sẽ giúp cho bạn là ổn định được đường huyết kéo dài nè và có năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả đó bạn.
Wow! Những cái món mà bạn vừa nói ra cho mình nhá, kiểu, yến mạch xong rồi trứng sữa các thứ. Ồ, mình thấy những cái món đấy á, nó rất là đơn giản để, gọi là, làm này, với cả được cái á là những cái nguyên liệu đấy ở gần nhà mình này, thì nó cũng rất là dễ kiếm. Với cả mình nghĩ á, là bản thân trong cái thời gian buổi sáng đi, mình cũng không có quá là nhiều thời gian mà khi mà làm bữa sáng từ những cái món đấy ấy, thì nó cũng rất là tiết kiệm thời gian này, với cả được một cái là nó cũng, gọi là, đầy đủ dinh dưỡng cho mình á. Mình nghĩ cái này nó cũng khá là hay và phù hợp nha.
Ừ, ưm. Ừm, mình hiểu nè. Và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 nha. Bạn cũng nên là theo dõi cái tiến trình nè, có nghĩa là mỗi ngày bạn ăn sáng thì bạn cũng nên ghi chú lại để biết là, à, bạn đang đạt được những cái mục tiêu ngắn hạn nè, và có thể là ăn mừng khi mà đạt được những cái mục tiêu đó. Thì khi mà bạn có cái tâm lý mà bạn có thể làm được rồi nè, thì bạn sẽ biến nó thành một cái mục tiêu dài hạn nha, và sẽ giúp cho cơ thể là ngày càng là có đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả 3 buổi luôn đó nha. Và giả sử như bạn cảm thấy là khó khăn nè, thì bạn cũng có thể là tìm một cái nguồn hỗ trợ, ví dụ như là một người bạn cùng ăn sáng, một người đồng nghiệp cùng ăn sáng chẳng hạn. Cái việc quan trọng á nha là bạn sẽ cố gắng làm mỗi ngày và không nhất thiết là phải làm hoàn hảo đâu bạn, mà bạn sẽ có cái sự kiên nhẫn nè và từ từ xây dựng một cái thói quen tốt cho cơ thể bạn nha.
Ờ, đúng như là bạn nói á, mình cũng tưởng cái việc ăn sáng này ấy, mình cũng mới, gọi là, cố gắng bắt được cái thói quen này gần đây thôi. Thế nên là chắc là mình cũng phải nhẹ nhàng hơn với bản thân á, tại vì không phải là lúc nào nó cũng hoàn hảo. Có những cái lúc nó có những cái công việc khác nó chen vào nó cũng làm ảnh hưởng đến cái việc đấy. Chắc là mình cũng sẽ cố gắng để có thể, gọi là, duy trì cái thói quen đấy, thời gian đầu có thể là, kiểu, 3, 4 buổi thôi. Xong dần dần thành kiểu, 5, 6, 7 buổi, nói chung á, mình cảm thấy là cái lời khuyên bạn đưa ra này, nó rất là hữu ích và nó phù hợp với tình huống của mình á. Mình nghĩ là, dần dần trong thời gian thôi, thì mình sẽ có thể, gọi là, duy trì được cái thói quen này tốt hơn nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên nó vô cùng hữu ích này nha.
Ừm. Ừm. Ừm.